Né, então, é verdade, eu tenho que ter mais esse pensamento de, tipo: "Ai, no final de semana eu vou lavar, sabe, eu vou resolver, não preciso parar agora as minhas coisas, vou me sentir mal, sabe, por eu estar ali assistindo uma série ou um filme sendo que tem coisa para fazer".
Uhum. Uhum. Uhum, uhum. É, porque, assim, você precisa desse descanso, né, você já tem uma vida um tanto atarefada, o fato de você estar estudando, eh, já com certeza te toma muito tempo e realmente vai ficar muito na sua cabeça o tempo todo, né, porque acaba sendo algo que, assim, tem sempre prova, tem sempre trabalho, eh, tem sempre alguma matéria que vai ser mais difícil uhum. <laughs>
Sim. Uhum. Sim, com certeza. Uhum. A gente tem que está sempre fazendo alguma coisa. <chuckles> Basicamente isso.
É, mas é é importante que você consiga parar em alguns momentos para pensar, eh, em outras coisas, né, e aí olha, vamos ver talvez se a série não estiver, eh, conseguindo preencher tanto a tua mente, talvez encontrar uma outra atividade que preencha mais.
Sim, é verdade. Olha, talvez possa ser interessante. É verdade, mas não sei que outra coisa. Então, exercício é algo que eu gostaria muito de encaixar no meu dia a dia, mas confesso que ultimamente eu não tenho conseguido.
Porque assim, por exemplo, o exercício, você faz? Uhum.